बिल्कुल, बिल्कुल, वो अनुभव का अलग ही अ, प्रभाव पड़ता है इंसानी मस्तिष्क पे और हाँ, शूटिंग लोकेशन कहानी को अधिक आकर्षक बनाती है, और कई बार होता है कि ये कहानी का एक महत्वपूर्ण किरदार भी बन जाती है, लोकेशन। अ, तो एक बॉर्डर के केस में और जैसे एलओसी कारगिल थी, तो इन सब मूवीज़ के केस में तो बिल्कुल एक किर महत्वपूर्ण किरदार की तरह ही है, फ़िल्म की लोकेशन भी। और लोकेशन सिर्फ़ एक बैकग्राउंड नहीं रही होती है, बल्कि अ, वो एक कहानी के मूड, भावना और एक विज़ुअल अनुभव की गहराई को भी प्रभावित करती है।
जी। हुँ। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल और अ, उसी तरीके से अ, एक और ब काफ़ी प्रसिद्ध मूवी, जो थ्री इडियट्स है, उसके आखिरी सीन में जब ये दोनों दोस्त जाते हैं, रैंचो को ढूँढके लद्दाख पहुँचते हैं, तो वो वो मू वो आखिरी का जो सीन है अ, वो अगर निर्देशक ने लद्दाख के जगह और कहीं भी करा होता, तो शायद उतना प्रभावशाली नहीं होता। और उन्होंने बहुत ही सोच-समझ के लद्दाख ही नहीं, बल्कि लद्दाख में बहुत ही स्पेसिफिक्ली उन्होंने पैंगोंग लेक चूज़ किया, जो काफ़ी प्रसिद्ध जगह है लद्दाख़ में, और वहीं पे उन्होंने वो लास्ट सीन शूट किया, जब ये सारे दोस्त वहाँ जाते हैं, उसके स्कूल पे एंड उससे मिलते हैं, रैंचो से। तो अगर वो उन्होंने पैंगोंग लेक पे, लद्दाख के अ, लोकेशन पे नहीं शूट करी होती, तो शायद वो एंडिंग उतनी ख़ूबसूरत या उतनी हसीन नहीं होती। बिल्कुल, बिल्कुल।
हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, लद्दाख़। बिल्कुल। बिल हाँ। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। यादगार नहीं होती। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, बल्कि अब मुझे लगता है कि टुरिज़म, उस फ़िल्म के बाद से ज़्यादा बढ़ गया वहाँ का अ, क्योंकि ज़्यादा लोग भी नहीं थे, लेकिन उसके बाद से फिर बहुत टुरिज़म वहाँ का बढ़ा और बहुत लोग गए वहाँ पे फिर उसके बाद, क्योंकि शूटिंग वहाँ हुई थी मूवी की। तो बहरहाल वही है कि भई, जी अ
जी, बिल्कुल। जी, जी, वहाँ पे तो वहाँ पे तो एक थ्री इडियट्स का शूटिंग पॉइंट भी है, जहाँ पे लोग जा के वहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं।
हाँ, हाँ, बिल्कुल, वो मैंने भी देखा था कई बार, कई रील्स में। चलिए, बहरहाल बहुत अ, अच्छा लगा इस टॉपिक पे बात करके आपसे और ठीक है। ओके सर, बाय। धन्यवाद।
मुझे भी। धन्यवाद।